โอ้โฮ คิดว่าที่พักนี่ควรที่จะจองไปล่วงหน้าจะดีกว่าค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยบางสถานที่ที่เราไปมันจะต้องใช้วีซา ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นน่ะ เขาก็จะขอดู แพลน เกี่ยวกับการจองที่พักของเราด้วยอะค่ะว่า เฮ้ย เรามีจองที่ไหนบ้าง อะไรอย่างเงี้ย แล้วบางทีไปถึงที่ ตม. ที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอะค่ะ เขาก็จะมีถามเช่นเดียวกันว่า เออ ยู แบบว่าเราอะจองที่พักมาแล้วหรือยัง? อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เขาอาจจะขอดูเอกสารได้ค่ะ เพราะฉะนั้นจองไปล่วงหน้าจะดีกว่าค่ะ
อือฮึ อือฮึ อืม อา พูดกันไปถึงการเตรียมตัวไปแล้วเนาะ เอามาถึงการเตรียมใจบ้างอะค่ะ ถ้าเกิดว่ารู้สึกเหงา หรือว่าแบบกลัวขึ้นมานะคะ ตอนที่แบบต้องเดินทางคนเดียวค่ะ โดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นผู้หญิงอะเนาะ เราควรจะต้องทำยังไงให้มันสบายใจขึ้นดีล่ะคะ?
โอ้โฮ อันนี้ ใช่ไหมคะ มันก็ถามว่าทุกคนน่ะ ไปเที่ยวคนเดียวมันต้องกลัวและเหงาแน่นอนเลยอะค่ะ เพียงแต่ว่าเราก็จะต้อง เอาจริง ๆ เป็นคนชอบหาเพื่อนใหม่ตามรายทาง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ ทรง
หือ! เพื่อนใหม่ในที่นี้หมายถึงยังไงคะ เพื่อนร่วมทริปจากบนเครื่อง อะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ?
อ่า อาจจะไม่ใช่เพื่อนร่วมทริปอะค่ะ แต่ว่า อ่า อย่างเช่น ขึ้นไปบนเครื่องบิน ใช่ไหมคะ ถ้าเราเห็นว่า อ่า คนที่มาข้าง ๆ เราแบบมาคนเดียว อะไรอย่างเงี้ย เราก็อาจจะชวนเขาคุยได้ อะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็ทำให้เราแบบว่า อ่า สบายใจไปเปราะหนึ่งว่า โอเค อยู่บนเพื่อนฉันก็ เอ๊ย อยู่บนเครื่องฉันก็แบบมีคนคุยด้วย อะไรแบบนี้ แต่ว่าถ้าเกิดลงไปข้างล่าง อย่างเงี้ยค่ะ พอเราไปสถานที่ท่องเที่ยว ใช่ไหมคะ เราก็อาจที่จะแบบไปหามิตรภาพจากข้างทาง จากร้านอาหาร จากสถานที่ที่เราไปชอปปิง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อะฮะ ค่ะ อืม แล้วอย่างเงี้ย พูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาอะค่ะ มันไม่ดูน่ากลัวไปเหรอคะ สำหรับการที่เราจะเข้าไปแบบว่าผูกมิตรกับใครก็ไม่รู้ ที่เราไม่รู้จักมาก่อนเลย เราไว้ใจเขาได้แค่ไหนคะ? แล้วเรามีวิธีการเลือกคนที่จะเข้าไปคุย หรือว่ากรองคนยังไงล่ะคะ?
อืม

อืม แล้วคุณน่ะค่ะคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย ถ้าเกิดพูดถึงการเที่ยวคนเดียวครั้งแรกอะค่ะ เขามักจะกลัวอะไรเหรอคะ คุณพอจะแบบนึกออกบ้างไหมคะ?
ก็กลัวว่า กลัวจะหลงทางนะคะ กลัวไปไม่ถูกที่อะไรแบบนี้ค่ะ มันน่าจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนาะ เพราะว่าถ้าเกิดเราหลงทาง อะไรอย่างเงี้ย มันจะไม่มีคนเข้ามาแบบว่าคอยช่วยหาทางออกให้เราได้ อะไรแบบเนี้ยค่ะ อืม
อืม ค่ะ งั้นเราย้อนมาดูกันที่แบบเรื่อง เริ่มต้นควรจะต้องวางแผนเนี่ยคิดว่า ขอคำแนะนำจากคุณน่ะค่ะ การวางแผนสำหรับเที่ยวคนเดียวเนี่ย มันควรจะต้องเริ่มจากตรงไหนเหรอคะ?

อ้าว! แล้ว อันเนี้ย คือแค่ได้เพื่อนคุยในแบบว่าจุดสถานที่ท่องเที่ยวนาน ๆ แล้วเคยมีสักครั้งไหมคะที่คุณน่ะเข้าไปคุยแล้วปรากฏว่า กลายเป็นได้เพื่อนร่วมทริปมาเลยอะค่ะ?
อันนี้ยังไม่เคยเจอนะค่ะ มี มีแต่แบบว่าใกล้เคียง ก็คือเหมือนเราอะ แอบหลงทางเล็ก ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยไปถามเขาว่าแบบ "เอ่อ เธอ เธอรู้จักตรงนี้ไหม คือเนี่ย ฉันเนี่ยจะไปตรงเนี้ยแต่ตอนเนี้ยฉันหลงทางอยู่" อะไรแบบเนี้ย แล้วเขาก็เลยเหมือน พาเรา อะไปขึ้นรถ รถไฟอะค่ะ แล้วเขาก็ไปกับเราด้วย อืม แต่ ว่าเขาก็ พาเราส่งเงี้ย แล้วเขาก็หยอดหมวก เขากลัวเราหลงไงคะ เพราะ ว่า คือเขาเองอะ ก็พูดภาษา อย่างตอนไปญี่ปุ่น ใช่ไหมคะ ก็พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ แต่เราอะพอที่จะฟังภาษาญี่ปุ่นได้บ้าง อะไรแบบเนี้ยค่ะ อืม
อา อือฮึ อา ทำไมถึงไปกับเราด้วยล่ะคะ? อือฮึ อืม อ๋อ
เขาก็เลยพาเราไปส่งถึงที่ แล้วก็กลับนะ คะ แล้วเขาก็ไปที่อื่นต่อ อะไรอย่างเงี้ย
อันนี้ผู้หญิงผู้ชายคะเนี่ย?
ผู้หญิงค่ะ

อืม แล้วจากการที่เดินทางท่องเที่ยวคนเดียวมาเนี่ยนะคะ รู้สึกว่า มีอะไรที่แบบ ได้จากการที่เราไปเที่ยวคนเดียว? มากกว่าการที่ไปเที่ยวกับหลาย ๆ คน หรือว่าไปกับเพื่อน หรือครอบครัว อย่างเงี้ยค่ะ
ความแตกต่างนะคะ ก็อย่างที่แจ้ง ก็คือได้กินในสิ่งที่อยาก กิน ได้เที่ยว ส ในสถานที่ที่เราอยากจะไป คือมันไม่ต้องนึกถึงหรือแคร์คนอื่นเยอะ อะไรแบบเนี้ยค่ะ มันเป็นสิ่งที่ "นี่แหละ ฉันสบายใจ ที่ฉันอยากจะไปตรงนี้ ฉันอยากจะกินตรงนี้" อะไรเงี้ย เพราะไม่งั้นน่ะค่ะ เวลาไปกับเพื่อนหรือครอบครัว ก็คือเหมือนเราก็ต้องถามเขาแบบเขาอยากจะไปตรงนี้ไหม? เขาอยากจะกินประเภทไหน? อะไรแบบเนี้ยค่ะ อืม ซึ่ง บางที มันก็อาจจะยุ่งยากนิดหนึ่ง
อือฮึ